Halo. Halo set selamat pagi.
Halo, wow. Aduh ini pagi atau enggak ya? Oke, selamat petang menjelang pagi. <chuckles> Karena masih gelap soalnya di sini, Mas, gitu. Aduh gimana kabarnya Mas, ini menjel harus, semangat banget. Mhm, semangat banget nih menjelang Senin pagi harus semangat.
<chuckles> Oh. <chuckles> Eee, tetap semangat apa gimana, Mbak? Masihlah, bener, sepi juga kan? Harus semangat gitu kan. Iya, bener apa lagi kan mau mulai aktivitas kan. Iya iya, gimana gimana?
Benar. Oh, iya? Iya, aduh ngomongin ngomongin aktivitas nih, aku jadi keingetin ini nih, ada ini Mas, apa, eee, akhir-akhir ini kan ada itu tuh di tempat aku tuh ada yang itu loh Mas, tahu sound horeg nggak? Yang sound gede terus depannya ada, eee, cewek joget-joget itu. Nah, banyak orang sekarang itu yang, eee, mikirnya kegiatan kayak gitu adalah kegiatan budaya, padahal itu kan itu jamet ya, Mas, ya. Dan itu kadang tuh bikin sedih, soalnya tuh menurut aku nilai-nilai budaya akhirnya, eee, tidak teriek tidak dihargai. Apalagi budaya tradisional gitu loh kayak kesenian-kesenian tradisional gitu. Nah, kalau Mas, sendiri nih misal, eee, aku ceritain tentang, eee, tempat aku ya, yang budaya sound horeg itu, kira-kira Mas, nontonnya tuh sedih atau malah excited atau malah geram gitu nggak sih?
Apa tuh? Mhm, heeh heeh. Oh, iya tahu. Iya iya. Iya iya. Heeh. Heeh heeh. Iya iya. Iya. Iya iya. Heeh. Heeh. Iya iya iya. Bener, bener bener bener, iya. Heeh heeh. Mmm. Heeh heeh. Heeh heeh. Waduh. <chuckles> Waduh, saya mah ngelihatnya ya kan maksudnya saya belum pernah ngelihat secara langsung sih, cuman emang di media sosial kan banyak berita-beritanya gitu kan ya. Emang yang saya tahu tuh, yang terakhir saya tahu soal apa, sound horeg tuh misalnya ya, itu yang terakhir itu yang ada dia ngadainnya di laut, Mbak.
Heeh, sama. Mhm. Mhm.

Iya, itu kan maksudnya kita, apa namanya, balik lagi ya, maksudnya kan kita mau melestarikan kebudayaan kita kan, kebudayaan yang benar-benar tradisional kita, gitu. Jadi, eee, emang semangatnya itu loh yang harus di, apa namanya, dijaga gitu kan ya, biar tetep, eee, tradisi ini tetap terjaga gitu kan. Dan untuk, apa namanya, untuk, eee, apa namanya, menjaga itu kan emang itu dia semangatnya di, apa namanya, eee, semangat kebudayaannya itu kan. Karena itu kesannya, eee, nilai positifnya apa sih dari kebudayaan ini? Gitu kan. Biar orang-orang mau ikut, eee, menjaga, gitu kan, dari tradisi ini, gitu. Itu sih yang saya tahu gitu kan. Kan soalnya, eee, apa namanya, kan informasi, teknologi, itu kan juga mempengaruhi, eee, budaya yang dulu ada gitu kan ya, yang dia yang di yang sekarang gitu kan. Jadinya, kayak tadi yang sound horeg, kan mungkin dulu belum ada, gitu. Makanya kan heeh, nah terus jadinya e karena ada teknologi, dengan adanya sound system gitu kan. Jadi, sound horeg, ini jadinya ada gitu, dan orang-orang mungkin, eee, ada yang suka, ada yang enggak, gitu kan. Itu yang bikin jadinya, eee, apa namanya, pro kon pro kontranya tetep <clears throat> heeh heeh, itu sih yang saya rasain, gitu. Nah
Mhm. Bener. Mhm. Mhm. Bener. Mhm. Mhm. Benar. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Nah. Mhm. Iya. Pro kontra ya? Mhm. Iya iya iya. Aduh aku setuju sih Mas, soal apa, e pendapat Mas, barusan karena ya, apa ya, mungkin itu juga pengaruh moderanis modern apa sih, susah banget ya, moder iya, aduh, <chuckles> ornisasi, susah banget, modernisasi juga gitu loh. Karena mungkin kelihatannya ini fresh banget nih, sound horeg, nih. Suka mungkin adrenalinnya, terus kan detak jantung ini gitu kan. gitu kan. Jadi, orang mungkin memandangnya sebagai budaya baru, dan ini seru banget.
Heeh heeh. Heeh heeh. Modernisasi, <chuckles> modernisasi. Iya. <chuckles> Iya iya.. <chuckles> Heeh, bener. Iya, itu Mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm. Iya iya. Heeh heeh.

Itu getar semua sampai kasur getar, jendela-jendela, kaca-kaca retak. Jadi kayak ini saya mau tidur tapi terancam gitu loh karena si sound horeg ini tadi gitu kan. Dan ironisnya lagi Mas, ya ironisnya lagi, banyak orang yang mengaitkan sound horeg sebagai budaya tradisional, padahal kan sebenarnya jauh banget ya. Mungkin kalau memang berasalnya dari daerah, dari kabupaten atau daerah terpencil memang iya, tapi dengan ber apa ya, orang-orang yang ngait-ngaitin ini dengan budaya tradisional Jawa lah, apalah, saya pribadi sebagai orang Jawa juga merasa tersinggung dong, kayak ini enggak ada positif a positifnya nih, enggak ada manfaatnya juga gitu loh. Ya manfaatnya kalau misal ngerusak rumah orang terus diganti 10 kali lipat itu bermanfaat ya, tapi kan pada kenyataannya juga enggak diganti loh, maksudnya banyak orang merasa terganggu, banyak orang yang kebisingan juga, terus ini gantinya gimana gitu loh. Mhm.
Iya iya iya. Iya iya. <chuckles> Iya iya iya. Iya, heeh. Iya iya. Heeh. Padahall iya iya. Heeh heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Iya. Mmm. Iya iya iya iya. Iya. <laughs> Iya iya iya iya. Heeh heeh. Heeh heeh. Iya. Iya. E heeh, benar. M mmm, iya. Benar. Iya benar. Iya benar benar benar. Iya emang sih. Jadi, eee, apa namanya, emang orang kan maksudnya perlu tahu juga ya bisa membedakan nih mana budaya yang benar-benar tradisional dibawa sama nenek moyang kita sama yang, eee, budaya yang mu apa mungkin, apa nih kebiasaan ya, kebiasaan yang baru ada sekarang gitu kan ya. Karena kan bisa jadi karena kebiasaan baru ini dianggapnya budaya gitu, padahal kan ini baru-baru aja ada dan mungkin, eee, efeknya ke masyarakat mungkin nggak terlalu, eee, apa namanya, positif gitu, malahan jadinya negatif gitu kan. Jadinya makanya sama orang-orang dianggap, eee, nggak dihargain gitu kan atau mungkin, eee, "Ini, a buat apa sih?" Gitu kan, a jadi orang bertanya-tanya nih, "Apa sih manfaatnya?" Gitu kan, budaya ini, gitu, atau kebiasaan ini gitu kan. Heeh, itu dia. Mmm, mhm.
Mhm. Bener. Nah. Iya. Mhm. Iya. Bener bener bener. Tapi nih, Mas, eee, ngomongin soal budaya juga nih kan
Mmm, mhm mhm.
kan kita tahu nih anak muda sekarang tuh udah banyak banget gitu loh dan, eee, ada anak muda yang emang ngerti kalau sound horeg tuh bukan budaya tradisional, bukan budaya kita gitu kan. Tapi juga ada tim yang ngerti juga ka yang beranggapan kalau, "Ya aku sih tim itu ya, tim sound horeg ya, jadi ya gimana," gitu loh. Nah
Iya iya. Iya iya. Iya iya iya. Iya, heeh. Iya iya iya.
ini kita ambil apa ya, ambil kasusnya yang anak-anak muda yang emang berusaha melestarikan budaya tradisional dengan tetap tetap on the track gitu kan. Mungkin kalau tadi kita bahasnya bantengan yang tetap main bantengan, tapi originalitasnya dijaga gitu loh. Gimana sih caranya supaya anak-anak muda yang masih on the track ini mereka bisa, eee, menginspirasi atau mungkin malah mengajak teman-temannya buat beralih dari budaya yang, eee, apa namanya, negatif itu tadi ke budaya tradisional yang sebenarnya gitu. Kalau, eee, menurut Mas, gimana kayak gitu?
Eh, iya. Heeh. Yang benar-benar budaya gitu. Iya, iya. Mmm. Iya iya. Iya. Heeh heeh. Iya. Heeh heeh. Iya iya. Iya iya.